Ну, а, мне кажется, тут главное вообще, в целом в отношениях, я считаю, главное- уважение и уважение к интересам друг друга, и нуждам. То есть, если кому-то там нужно отдохнуть, да, там, побыть одному, либо, наоборот, куда-то сходить вместе, это обязательный такой вот атрибут отношений, нужно учитывать это, да. Вот, а, и, ну, и в целом, мне кажется, если есть вот эти 2 вещи, <laughs> вот, ну вот у уважение и любовь вот, то, мне кажется, это на достаточно долгое отнош а, на достаточно долгое время отношения будут хорошими, если у все будут стараться и уважать друг друга. Вот, а ага. Ага.
Так. Да, да, согласен с вами. Мгм. Мгм. Так. Да. Понимаю вас. Мгм. Мгм. Да, я согласен. Но вот интересно. Вы сказали: уважение и любовь, Да? Но вот, вот любопытный момент, м. Например, когда люди знакомятся, то то чувство, которое их объединяет, это как раз любовь и есть. Но как вы думаете, ведь любовь
Ага. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, изначально это не совсем любовь, да? Вот, а потом уже в преобразовывается в любовь, да? М, ага.
По-всякому. Тут тут можно поспорить. Не знаю, по-всякому, как, с чего это начинается. Но, м, я о том, что любовь со временем уходит. Не можешь ты быть влюблен всё время, правда?
М. Мгм. Мгм. Мгм.